ええ、言っちゃうんですか？<laughs> ばれますよね、とか言って、ままあ、そうですね。あとなんそうですね、台湾ラーメンとかも好きですけどね、私。うーん、そうですね。そう、美味しいですね。あとなんですかね、もう言っていくと手羽先も美味しいですしそうですね。あの、チェーン店が関東とかにも進出してて。<sniffs> うそう、そうなんですよね。あ、そうですそうですそうです。なので、そん懐かしくて食べに行ったりもするんですけれど
<laughs> あ、駄目か。<laughs> そうですねそうですね。 そうですね、美味しいですよね。うんうん。ああ、美味しいですね。うん、台湾ラーメン美味しいな。 そうですよね。 あ、手羽先大好き、私。うーん。 あ、そうなんすか、山ちゃんですね。 うんうんうん。 ああ、いいですね、美味しい。うんうん。はい。
そうですね。で、あと、あ、そうだ、子供の頃で思い出したんですけど、あのスガキヤってご存知です？<laughs> そうそうそう。あ、行きました行きました？もう私すっごい好きで、子供の頃安くてそうです、よく家族で行ったんですけど
はい。 あ、スガキヤ、もうこないだも行きましたよ、私。<laughs> ん、はいはい。 そうそうそう、うん。知ってました。私も父が大好きだったので、もうよく連れられて行ってました。はい。美味しいですよね、あのソフトクリームとかもね、美味しいしね。もうなんじ、 高校の帰りとかよく行ってました、スガキヤ。
そうそう。はいはい。 ああ、そうですか。そう、美味しいですよね。そうなんですよ。ソフトクリーム安くて美味しいですよね。で、なんかええ。はい。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
はい。 あ、いました？ 同じお店だったかも。<chuckles> ええ、そうそうそうそう。もう、そこぐらいしか行くところがなくて。<laughs> そう、はい。 はい。 うん、はいはいはい。はい。はいはいは ああああ、ああ、分かる分かる、ね。
それ、そうなんですよ、そういう感じで、そうですね、で、いっかい関東にも進出したんですよ。<sniffs> なんか、で、あの凄いお嬉しくて、1回行ったんですけど、なんか凄いつ早い段階で潰れちゃって潰れたってか、撤退しちゃって。そうなんですよ。なんだろう、なんか関東の人には、味が合わないのか分かんないんですけど、関東醤油なんですよね。だから
うーん。うんうんうん。 はい。 はいはいはい。 はい、はい。 え、そうなんですか、へえ。そうなんだ。はい。ええ、残念残念。<laughs>
残念ですよね。私にとってはすごく懐かしい味であったので、そうなんです、すごく嬉しくて。そうなんですよ。なんか無くなってました。でもなんか、<sniffs> あのスガキヤ、かんあの関西の方っていうか、九州の方とかあるんですよね、やっぱり、豚骨ベースだから、豚骨が好きなのか。うん、だからなんか、そうですね、私福岡とか行った時もありましたねありました。そうなんですよ、で感動して
<laughs> そうなん はいはい。 あ、そうなんですよね。 うんうん。ふんふんふんふん。 あ、ありました？へえ、そう、それなんか嬉しいな。
ですよね。そう、感動した覚えがあります。「あっ、あるんだ」、みたいな。
うんうん。あ、そうなんだ。なんか最きなんか若い子向けのスガキヤができたらしいですよ。
そうなんです。 ええ。